Ты знаешь, в стране, наверно, в целом есть, наверно, парочку, но, кстати, немного, здесь вот как-то это не распространено. А н и я н живу далеко от, э, столицы, в столице точно есть, да. То есть доста это очень, очень дорого. В принципе, можно заказать доставку, но я не вижу смысла есть гречку по цене красной икры. Вот, как-то не настолько она мне нужна. Я всё-таки стараюсь, а, приготовить, то, что я могу. Может быть, что-то заменить, а, и в принципе достаточно еды, э, для того, чтобы мне почувствовать ся как дома, почувствовать вкус привычной именно еды, да, из местных продуктов. Но, конечно, вот, допустим, картошку берёшь, а, в супе, там много ингредиентов, специй, и в целом это вкусно, то есть вообще н проблем не вызывает. Но вот, например, пюрешечку мою любимую, там даже если положишь молоко и масло, все равно такого вкуса не будет, все равно не будет, потому что она, вот, более такая, ну, я бы сказала травянистая. Может быть это неправильно, но для меня так. Нет того вкуса, который я ожидаю, да. Поэтому вот это блюдо я уже редко готовлю, скорее это паста, макароны, рис. А, я как-то пыталась, вот была у меня ностальгия, тоже, по дому, думаю, может быть, её запечь в духовке, ну, в принципе, немножко получше, чем варёная, но тоже не то. Часто, вот, делать не буду, хотя, вот дома я картошку ела во всех видах, хоть варёную, хоть печёную, э, в мундирах, всё что угодно И жареную, не вкусно. Вот нету того привычного вкуса, ради чего её делаешь, поэтому 1 раз сделала, больше как-то и не хочется. <chuckles> Вот.
Мгм. Большой го город, да? Мгм. <laughs> Мгм. Так. <laughs> Масло. Мгм. Ну я понимаю, о чём ты говоришь. Мгм, мгм. Мгм. Ну а жареную, там, с лу с лучком? М. <laughs> Мгм. И всё, да. Ну а, вот, а пельмени, ты говорила что, м, э, ты стала делать сама, а вот будучи, ам, вот, в в в России, или а или откуда ты о там, делала пельмени, там ты просто их покупала, а здесь вот пришлось лепить? <chuckles>
Мгм.